ครับ เอ่อ ตอนเนี้ยครับ คือผมมีเรื่องที่ค่อนข้างกังวลใจเลย แล้วก็หนักใจพอสมควรเลย มันเป็นความกลัวอย่างหนึ่งที่ผมยังไม่แน่ใจว่า จะจัดการกับมันยังไงดีนะครับ แล้วก็ เอ่อ ผมมองว่า มันก็เป็นเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งในชีวิตเลย คือ เอ่อ อ่า มัน ที่มาของความกลัวตรงเนี้ย มันมาจากเมื่อปีที่แล้วเนี่ยครับ ผม ผมทำงานเป็น Freelance เนาะ ทำอยู่หลายงานอยู่เหมือนกันครับ ประมาณ 3-4 งานได้ เสร็จแล้วในช่วงประมาณเดือนกันยาของปีที่แล้วเนี่ยครับ เอ่อ ผมถูก อืม ยกเลิกการจ้างพร้อมกัน 2 งานเลย ในช่วงเดือนกันยาเดือนเดียว ค ครับ ก็คือ เอ่อ แจ้งล่วงหน้าประมาณ ประมาณ 2 สัปดาห์เงี้ยครับ แล้วก็จะ เลิกจ้างพร้อมกันเลย 2 งาน รายได้หายไปประมาณ 40,000 บาทตอนนั้น แล้วก็ เออ ตอนนั้นก็เคว้งอยู่ช่วงหนึ่งครับ แล้วก็ เออ ประมาณเดือน 2 เดือน แบบว่าที่ ที่ไม่รู้จะทำยังไงดีอะนะ แล้วก็หลังจากนั้นก็หางาน เริ่มตั้งหลักมาหางานใหม่ กว่าจะมาได้งานอีกทีหนึ่งก็ประมาณเมษาปีนี้เลย ครับ ก็ หลายเดือนอยู่ แต่ว่า เอ่อ อย่างที่บอก คือผมทำอยู่หลายงานเนาะ ก็คือตอนนั้นเนี่ยมันเสียไป 2 งาน แต่ก็ยังเหลืออีก เหลืออยู่อีกประมาณ 2 งานที่ยังพอแบบว่า เออ ชดเชยรายได้ได้อยู่นะครับ
ค่ะ อ๋อ ค่ะ โอ้โฮ ค่ะ อืม อืม โอเคเลยค่ะ อา ยังไงต่อคะ?
แล้ว ครับ เออ แล้วพอปีนี้เนี่ย เมื่อ เมื่อหลังจากได้งานเนาะช่วงเมษา ทีนี้ผมได้งานหนึ่งที่แบบว่ารายได้ค่อนข้างเยอะ แบบว่าแบบ อืม เกือบ ๆ 100,000 เนี่ยครับ ประมาณ ฿80,000-90,000 ต่อเดือน แล้วก็ทำมาอยู่ช่วงหนึ่ง ก็ประมาณ 5 เดือนเนาะ ทำมาถึง เอ่อ เดือนกันยาอีกแล้ว เนี่ยครับ พอถึงเดือนกันยาปุ๊บ ทีนี้ เอ่อ อันเนี้ยมันหนักกว่าเดิมตรงที่ 1 รายได้มันเยอะ แล้วก็ 2 ที่สำคัญเลยเนี่ย คือเขาแจ้งล่วงหน้า แค่ อันที่จริงคือเขาไม่ได้แจ้งล่วงหน้าเลยอะครับ อยู่ ๆ เราเข้าระบบไปไม่ได้ประมาณ 3-4 วัน เข้าระบบทำงานเนี่ยนะ เข้าไม่ได้ไปประมาณ 3-4 วัน เราก็ติดต่อพวกซัปพอร์ต ติดต่ออะไรอย่างเงี้ย แล้วก็ไม่มีใครให้คำตอบได้ อยู่ ๆ เอ่อ พอข้าม พอครบประมาณ 5 วันเนี่ย ก็มีเมลมาว่า เอ่อ ไม่จำเป็นต้องใช้ตำแหน่งแบบเราแล้ว
อืม อืม ค่ะ โอ้โฮ อืม
อย่างเงี้ยครับ ชะ
โอเคค่ะ อันนี้คือเข้าใจได้เลยเนาะ ว่ามันก็เหมือนเป็นแบบว่าความ อ่า เป็นสิ่งที่เราไม่ได้คาด คิดว่ามันจะเกิดขึ้น แล้วบางอย่างมันก็มาอยู่ในสถานการณ์ที่ เฮ้ย เรา เรา เรา เรา เราแบบไม่ได้เตรียมตัวเลยอะ แล้วมาเจอแบบนี้อะค่ะ อันนี้เข้าใจความรู้สึกมาก ๆ เลยค่ะ แล้วแบบเนี้ยค่ะ อยากจะรู้สึก อยากจะรู้เลยค่ะว่า ตอนที่แบบเขาบอกมาเนาะว่า เฮ้ย ไม่ได้ตะ ต้องการตำแหน่งเราแล้ว อันเนี้ยค่ะ ตอนนั้นเนี่ยเรารู้สึกยังไงบ้างเหรอคะ?
ครับ ครับ ใช่ ใช่ ครับ ครับ เออ เคว้งคว้างมากเลยครับ แบบว่า เอ่อ ตอนแรกเราก็ไม่อยากเชื่อเนาะ คือ เพราะเราก็ปฏิเสธตัวเองอยู่ว่า เออ หรือจริง ๆ แล้วมันเป็นที่ระบบมีปัญหา หรือว่า เอ่อ อะไรอย่างเงี้ย แบบเครือข่ายมีปัญหาหรือเปล่า? หรือว่ามันเกิดอะไรผิดพลาดเกิดขึ้น อะไรอย่างเงี้ย เราก็พยายามจะ เออ ติดต่อซัปพอร์ต แต่ว่าพอรู้ว่าจริง ๆ แล้วเนี่ย มันก็คือ เขาน่าจะไปคุยกันเบื้องหลัง แล้วก็ เอ่อ ยุติการว่าจ้างของเราเนี่ย ที่นี้ก็ โอ้โฮ เคว้งคว้างเลยครับ เศร้า สะเทือนใจเลย
อืม อา ค่ะ อือ โอเค เข้า เข้าใจเลยเนาะ เป็นเหมือนเราก็ไม่ได้รู้สาเหตุจริง ๆ ตอนนั้นด้วย แล้วก็แบบว่า เฮ้ย ความตั้งใจ ความพยายามมันก็เกิดขึ้นแล้วเนาะ แล้วแบบเนี้ยค่ะ ถ้าเกิดว่า อยากจะทราบเลยนะคะ ถ้าเกิดว่าเราอะแบบ เรารู้สาเหตุตรงนั้นน่ะ เราหยิ จะยอมเหมือนกลับมาปรับตัว แล้วก็พัฒนาให้มันดีขึ้นใช่ไหมคะ?
ครับ อะฮะ เอ่อ ใช่ จริง ๆ คือถ้าเรารู้สาเหตุได้เนี่ย เรา อย่างน้อยเราก็อาจจะ เอ่อ ให้เหตุผลในการตอบโต้ได้ หรือว่าอย่างน้อยเราก็จะได้มีฟีดแบ็กในการปรับปรุงตัวเองได้ด้วย อย่างเงี้ยครับ แต่ว่าสำคัญเลย ที่จริง จริง ๆ ก็คือว่า เรารู้สึกเสียดายรายได้ตรงเนี้ยที่ ที่มันหายไป แล้วก็ เอ่อ โอกาสทางการทำงานด้วย เงี้ยครับ ซึ่งตรงเนี้ยเป็นอะไรที่เรารู้สึกว่ามัน มัน มันไม่ง่ายเลยที่จะเจอโอกาสใหม่ ๆ หรือว่าที่จะหามันกลับมา แล้วพอเราเจอสถานการณ์แบบนี้เนี่ย ผมก็สะเทือนใจเลยครับแบบว่า เอ่อ ค่อนข้างเครียดเนี่ยครับ เพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์แบบซ้ำซ้อนกับปีที่แล้วเนาะ แล้วก็ลักษณะคล้าย ๆ กันเลย แต่ว่ารอบนี้หนักกว่าเดิมด้วย เพราะว่ารายได้มันเยอะกว่า ที่หายไป เอ่อ มันก็เลยรู้สึกแย่ยิ่งกว่าเดิม แล้วก็ จนถึงตอนนี้ก็ยังรู้สึกไม่มั่นคงอยู่เลยครับทางอารมณ์ แบบว่าไม่รู้จะตั้งหลักยังไง? ทั้งที่ก็พยายามที่จะพักแล้ว พยายามที่จะลุกขึ้นมาใหม่แล้ว แต่ว่า เอ่อ อืม รู้สึกว่ามันก็ไม่ง่ายเลยอะครับตรงนี้
อืม อา ค่ะ โอเคเลยค่ะ อืม โอเคเลยค่ะ อันนี้เข้าใจได้เลยนะคะ สำหรับเทคนิคแรกหรือว่าวิธีแรกเนี่ยนะคะ ก็อยากจะช่วยแบบว่า ให้เราเนาะช่วยบรรเทาจิตใจตัวเองก่อน ก็คือเหมือนยอมรับความกลัวที่มันจะเกิดขึ้น เพราะว่า โอ้โฮ ทุก ๆ อย่างเนี่ยมันก็มีหลาย ๆ อย่างมาก ที่เหมือนจะเกิดขึ้นโดยที่เราไม่รู้ ตัวเนาะ ทั้งในเรื่องของภัยธรรมชาติ การจ้างงาน หรือว่า โอ้โฮ ทุก ๆ อย่างเลย จริง ๆ แล้วอะ คือมัน มัน เราไม่มีทางรู้ล่วงหน้าเลยเนาะ ดังนั้นน่ะไม่ว่าทำอะไรหรือว่าจะวางแผนอะไรอะค่ะ ก็ควรจะคิดถึงผลเสีย หรือว่าแบบความเสี่ยงที่มันจะเกิดขึ้นไว้ด้วยเนาะ เราอย่าพยายามที่จะคาดหวังกับอะไรมากเกินไป เพราะว่าถ้าเกิดว่าเหมือนเจอกับความล้มเหลว หรือว่าเจอกับเหตุการณ์ที่เราไม่ได้เตรียมตัวเลยอะค่ะ อันนี้ก็ โอ้โฮ มัน มันก็ทำใจยากอยู่เลยเนาะในบางครั้งอะค่ะ แล้วก็อีก 1 อย่างนะคะ ก็เหมือนแบบว่าลองลดเหมือนความคาดหวังของเราเนาะ ให้เป็นแบบว่าก้าวเล็ก ๆ อะค่ะ ที่เราอะสามารถมองเห็นเป้าหมายมันได้ แล้วก็เผาะ แต่ไม่ใช่ว่าเป้าเล็กแล้วเนี่ย มันจะช่วยให้เราแบบว่าไม่ ไม่พัฒนานะคะ แต่พอแบบว่าเรามองเห็นเป้าหมายเล็ก ๆ แล้วเนี่ย เราก็ค่อยเพิ่มเป้าหมายนั้นน่ะค่ะ ทีละสเต็ป สเต็ป สเต็ป จนมันอยู่ในจุดที่เราโอเคแล้ว แบบเนี้ยเราคิดว่ายังไงบ้างเหรอคะสำหรับเทคนิคเนี้ยค่ะ?
ครับ ครับ ครับ ครับ ครับ เออ ผมก็ไม่แน่ใจนะว่า มันจะใช้ได้ไหม? เพราะว่า เอ่อ ส่วนที่เรารอไม่ได้เลยจริง ๆ เนี่ย ก็คือรายจ่ายประจำทั่ว ๆ ไปเนี่ยครับ ที่มัน มันก็จะต้องจ่ายอยู่ในทุก ๆ เดือนเนาะ แล้วก็ เอ่อ ตรงนั้นตรงนี้เนี่ย คือเป้าหมายระยะเล็ก ๆ เนี่ย หมายถึงว่า ถ้าเกิดเป็นงานเล็ก ๆ ที่เข้ามาเนี่ย ผมก็ยินดีทำ ถ้าเกิดมัน มัน แต่ว่าถ้าเกิดมันไม่ คัฟเวอร์ เรื่องค่าใช้จ่ายเนี่ย มันก็จะทำให้ในเดือนถัด ๆ ไป เราก็จะยิ่งเครียดมากขึ้น เพราะถ้าเงินเราติดลบ เงี้ยครับ มันก็จะต้องดึงเงินเก็บมาใช้ แล้วถ้าเงินเก็บตรงนี้มันร่อยหรอไปเรื่อย ๆ โดยที่เรายังไม่มี เอ่อ งานใหม่ หรือว่าช่องทางรายได้ใหม่ที่ เอ่อ ได้รายได้ที่ค่อนข้างดีนะครับ มันก็ เอ่อ อาจจะทำให้ครอบครัวลำบากขึ้นนะครับ เพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันไม่ได้มีแค่ผมคนเดียวแล้ว มีทั้ง เอ่อ ภรรยาแล้วก็ลูกด้วยที่ เอ่อ อยู่ในกลุ่มที่ต้องพึ่งพารายได้จากตรงเนี้ย
อืม ค่ะ อืม อืม อืม โอเคเลยค่ะ อันนี้ก็ ยังไงก็เป็นกำลังใจให้เนาะ ฝาก จากที่ฟังดูแล้ว ก็เหมือน เราเองก็ต้องมีภาระ แล้วก็เหมือน มีค่าใช้จ่ายหลาย ๆ อย่างเกิดขึ้นอยู่แล้ว แล้วยิ่งมาเกิดความล้มเหลว หรือว่าแบบเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นเนี่ย มันก็ โอ้โฮ เข้าใจความรู้สึกเลยว่า มันก็ยากมากที่จะผ่านไปได้เนาะ แต่ยังไงนะคะ ก็เชื่อว่าคุณเนี่ยผ่านไปได้แน่นอนนะคะ อีกอย่างหนึ่งนะคะ อาจจะลองแบบเทคนิคคลายความกังวลเนาะ อย่างที่บอกเลย เวลาทำอะไรอะ เราไม่จำเป็นต้องคิดไปเยอะมาก ๆ ค่ะ อาจจะแค่แบบว่า อะ เหมือนวางเป้าหมายอย่างที่แนะนำไปเนาะ เป็นเป้าหมายที่เราเองก็สามารถจับต้องได้ แล้วก็อาจจะต้องแบบว่า <sniffs> เหมือน ผ่อนคลายตัวเองบ้าง อาจจะมีช่วงเวลาที่เราแบบว่าลดโฟกัสจากงาน ให้ความสำคัญกับสิ่งอื่น ๆ บ้างเนาะ มันจะ ได้ทำให้แบบว่า ในการใช้ชีวิต ในการทำงาน หรือว่าในทุก ๆ เรื่องอะ มันจะมีแบบ เราได้เห็นความสุข เห็นมุมมองอีกหลายมุมมอง ที่บางครั้งอะค่ะเรากลัวเกินไปเนาะ แล้ว แล้วพอแบบเราได้ไปลองทำจริง ๆ อะ มันก็อาจจะมีข้อดีเกิดขึ้นด้วยอะค่ะ
ใช่ ครับ ครับ ครับ อืม ครับ ครับ ก็ อ้อ ตรงนี้เดี๋ยวไว้ผมจะ เอ่อ ลองเอาวิธีตรงนี้มาใช้ดูนะครับ เพราะว่าบางที เอ่อ ผมเชื่อว่าการได้ เหมือนที่คุณแนะนำมาเนี่ย ถ้าการที่ผมได้แบบว่าพัก แล้วก็ไปคิดเรื่องอื่นบ้างเนี่ย มันก็ เอ่อ น่าจะช่วยให้เรารู้สึกดีขึ้นกับตัวเองได้บ้าง นะครับ แล้วก็ อืม เหมือนแบบว่า ลดภาระจากเรื่องที่เรากำลังคิดตรงหน้าลงไปได้บ้าง เงี้ยครับ แต่ว่ามันก็จะมีอีกส่วนหนึ่งอะครับ ที่ทำให้ผมแบบว่ารู้สึกกลัวยิ่งกว่าเดิม หมายถึงว่า เอ่อ ทุก ๆ วันเนี่ย มันยิ่งกลัวมากขึ้นกว่าเดิม เพราะว่า ในช่วงที่ผมบอกไปเนาะว่า เริ่มเปลี่ยน เอ่อ เขาเลิกจ้างมาตั้งแต่ช่วงกันยา อย่างเงี้ยครับ จนมาถึงตอนนี้มันก็ประมาณ 3-4 เดือนแล้ว แล้วช่วงนี้เนี่ย ผมก็พยายามสมัครงานมาตลอดเลย ตั้งแต่กันยา ก็คือเรามีบทเรียนมาก่อนเนาะ รอบนี้เราก็พยายามไม่ล้มนาน ก็พยายามรีบแบบว่า รีบหางานใหม่ เพราะว่าทุกวันที่เราทิ้งไปเนี่ย เราไม่รู้ว่ามันจะมีงานที่ดี ๆ เอ่อ โดนคนอื่นแย่งไปมากน้อยขนาดไหน ผมก็เลยแบบพยายามรีบหา แต่ปรากฏว่า เรารู้สึกว่าปีนี้เนี่ยครับ งานเนี่ยมันเหมือนหายากมากกว่าเดิม แล้วก็ เอ่อ งานที่มีเนี่ย เหมือนมันใช้ความลึก หรือว่า เอ่อ เรียกว่า ความเข้าใจใน ในเทคนิคต่าง ๆ เนี่ย มากขึ้น แล้วก็อัตราการแข่งขัน หรือคนที่มาทำด้านเนี้ยสูงขึ้น มันเลยทำให้เรารู้สึกว่า เอ่อ เหมือนเรากำลังจะตกรุ่น หรือว่ากำลังตามเขาไม่ทัน อย่างเงี้ยครับ แล้วก็รวมถึงว่าที่เครียดจริง ๆ ก็คือว่าเราโดนปฏิเสธเรื่อย ๆ เลยอะ มาประมาณ 3 เดือนแล้วอะครับ แบบว่าไม่มีเห ไม่มีงานไหนรับเลย จะมีรับก็แค่แบบ เอ่อ จ็อบเล็ก ๆ ทำแบบสัปดาห์เดียว อะไรอย่างเงี้ย ซึ่ง เอ่อ มันก็ไม่ได้ตอบโจทย์ในแง่ความมั่นคงของเรา มันอาจจะแค่มาชดเชยรายได้ได้เป็นช่วงหนึ่ง แต่ว่า เอ่อ ในแง่ความมั่นคงเนี่ย เรายังต้องตามหามันต่อไป ซึ่งตรงนี้เนี่ย ก็เป็นเรื่องที่ผมเครียดระยะยาวเลยว่า เพราะว่าไม่รู้จริง ๆ เพราะว่า หมายถึงว่ามันไม่ได้มีกำหนดอะครับว่า สุดท้ายแล้วเราจะไปเจอทางออกที่ตรงไหน? หรือว่า เอ่อ จะไปเจอความมั่นคงที่งานไหน? อะไรอย่างเงี้ยครับ ก็เลยทำให้ยิ่งกลัว แล้วก็กังวลที่จะก้าวต่อไป
อืม ค่ะ อืม ค่ะ อืม อืม อืม ค่ะ อา ค่ะ อืม อืม โอเคเลยค่ะ อันนี้เข้าใจความกลัวและความกังวลมาก ๆ เนาะ เพราะว่าบางทีอะเราก็ได้มีการลองเผชิญแล้ว แต่มันก็เกิดการปฏิเสธ หรือว่าเหมือนเกิดสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นอยู่เนาะ แล้วเราอะค่ะ อยากจะ อีก 1 วิธีเลยนะคะ ลองหาแรงใจ การสนับสนุนจากคนรอบข้างอะค่ะ อย่างภรรยา หรือว่าลูก ๆ เนาะ หรือคนในครอบครัวก็ได้ค่ะ เพื่อที่จะช่วยให้เราเองอะ ในวันที่เราเหมือนล้มเหลว หรือว่าเราแย่อะค่ะ ก็จะได้เหมือนผ่านความกลัวได้ จะได้พูดคุยกับ อ่า ส ที่ ที่บ้านเนาะ ให้กำลังใจกันเอง หรือไม่นะคะอาจจะลองแบบ สักวันหนึ่ง ช่วงที่เครียดมาก ๆ ค่ะ ออกไปนอกบ้านเนาะ แล้วก็เหมือนไปแบบว่า ไปหากิจกรรมทำร่วมกันกับคนในครอบครัวค่ะ เราเชื่อว่า พอเราอะมีความสุขเนาะในตอนนั้นแล้วอะ เราก็จะเหมือนแบบผ่อนคลายมากกว่าเดิมเนาะ แล้วก็อาจจะมีกำลังใจ มีแบบว่าแรงที่จะช่วยให้เราอะ ก้าวต่อไปได้ดีมากขึ้นน่ะค่ะ
ครับ อือฮึ ครับ อืม ครับ ครับ ครับ ๆ ก็ เอ่อ เดี๋ยวจะลองเอาคำแนะนำตรงนี้ไปใช้ดูอะนะครับ เพราะที่ผ่านมาเนี่ยผม แม้แต่จะออกไปนอกบ้านก็กังวล เพราะว่ามันจะต้องใช้เงินมากขึ้นเนาะ ใช่ไหม แต่ว่าจริง ๆ แล้วเนี่ย จะว่าไปผมก็ยังมีตังค์เก็บเหลืออยู่จำนวนหนึ่ง ดังนั้นถ้าจะออกไป พาได้ครอบครัวไปพักผ่อนบ้างเนี่ย มันก็ เอ่อ อาจจะช่วยให้เรามีมุมมองที่ดีขึ้น หรือว่าทัศนคติที่ดีขึ้นเกี่ยวกับตัวเองก็ได้ ก็ยังไงตรงนี้ต้องขอบคุณมาก ๆ นะครับ ครับ
อือ อืม อืม ใช่เลยค่ะ ใช่เลยค่ะ ยังไงนะคะก็เป็นกำลังใจให้นะ แล้วก็เชื่อจริง ๆ เลยว่า โอ้โฮ ในการแบบ ความล้มเหลวอะค่ะ ทุก ทุกเรื่องเนาะ มันจะเป็นบทเรียนที่จะช่วยสอนเราอะค่ะให้เราเนี่ยเหมือนก้าวผ่าน ก้าวข้ามเรื่องต่าง ๆ ในอนาคตเนี่ยได้ดีอีกด้วยนะคะ แล้วก็ ยังไงนะคะก็เป็นกำลังใจให้ค่ะ เราเชื่อว่า คุณเนี่ยสามารถผ่านเนาะ เผชิญ ผ่านความกลัว แล้วก็สามารถเหมือนก้าวผ่านไปยังเรื่องต่าง ๆ เนี่ย ได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะ
ครับ ยังไงวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับ ไว้มีโอกาสพูดคุยกันใหม่ สวัสดีครับ